Ah, okey. So may nagho-hold back din talaga. May mas priority din talaga kasing kailangang bayaran. Gets ko 'yan kasi 'yong nanay ko nga dati nag-iiiyak dahil din sa credit card niya, which is naiintindihan ko naman kung bakit siya umuutang sa grocery, ganito, ganiyan. Pero hindi ko naman akalain na aabot ng 100K to the point na pinupuntahan na kami ng agent sa bahay, mga ahente, kaloka.
Oo. Oo. Oo. Oo, graab Kaloka, ano. At least, eh, kahit papaano naman ka mapa-minimum lang muna, 'no, para lang hindi ma-hold lang 'yong, ano, 'yong account, kasi mahirap 'yan kapag, lalo kung sa legal na bangko, eh, ano na legal action na 'yan, mahirap, eh.
Totoo.